อื้อฮือ ก็ได้ ได้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แปลกใหม่เลย เพราะว่าบางอย่างเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เลย อื้อฮือ เหมือน เหมือนกันนะครับผม อย่างเช่น ครับ
อือ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม แต่ว่าเรา ค่ะ ก็ส่วนใหญ่ก็พอทำกิจกรรมครอบครัว ส่วนใหญ่ก็จะไปหาอะไรอร่อย ๆ กินเนาะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ไทย ที่ต่างประเทศ อืม มารวมตัวกัน ทำอะไรอร่อย ๆ กินด้วยกัน ไรเงี้ยค่ะ
อา ครับผม ใช่ครับ เพราะว่าการกินเนี่ยเอาจริง ๆ มันถือเป็นวัฒนธรรมหลัก ๆ เลยนะครับผม ของการสร้างความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวนะครับผม อ่า เพื่อนบ้าน หรือว่าเพื่อนฝูงต่าง ๆ เนี่ย ก็เราต้องมีแบบว่าเป็นปาร์ตีเล็ก ๆ อย่างงี้ครับผม อ่า ก็จะ ใช่ครับ โอ้โฮ เขา
อือ อา ใช่ ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อา ใช่ สังสรรค์กัน พูดคุยกันสบาย ๆ ค่ะ ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ
ได้ครับผม ขอบคุณมากนะครับคุณบ้านครับ สวัสดีครับ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

อ๋อ ครับผม ฟังดูดีมากเลย เพราะว่าเหมือนที่ต่างประเทศเนี่ย ผม ถ้า ผมยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับผม แต่ว่าถ้าที่ดูตาม อ่า ภาพยนตร์ต่าง ๆ เนี่ย เขาจะชอบแบบว่ามี อ่า เป็นการปาร์ตีเล็ก ๆ ใช่ไหมครับผม เป็นเหมือนการปิกนิกในสวนหลังบ้าน เป็นการย่างบาร์บิคิว อะไรแบบว่า แบบนั้นไหมครับผม? นะครับ เพราะว่า เหมือนถ้าจะไปตามร้านอาหารเนี่ย อาจจะเป็นด้วยของราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยหรือเปล่าครับผม ราคาสูงแล้วก็ไม่ บางทีราคาสูงแบบไม่ เรารู้สึกไม่คุ้มค่าเนาะ เพราะว่า อาหารไม่ถูกปากเรา ใช่ไหมครับ อืม
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ อา ค่ะ อา ใช่ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ ถูก ถูกค่ะ อืม อืม อือ จริง จริง ใช่ค่ะ แล้วส่วนใหญ่ร้านอาหาร ก็ อาหารก็เฉย ๆ ไม่ได้แบบว่า โอ้โฮ อร่อยขนาดนั้น อะไรเงี้ย อืม คือเราทำกินเอง ก็ได้คุ้มค่าในเรื่องของปริมาณ ในเรื่องของรสชาติ ในเรื่องของแบบ เออ วัตถุดิบที่เราเลือกมาอะ อืม มันคุ้มค่ากว่ากันเยอะเลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ที่เนี่ย เขาจะ เรื่องสวนสาธารณะ เรื่องของสาธารณูปโภคอะ เขาจะแบบสนับสนุนให้ครอบครัวออกมาใช้กัน อย่างเงี้ยค่ะ เช่น ถ้าเราไปสวนสาธารณะ เขาก็จะมีเตาปิ้งให้เลย เราก็แค่เอาถ่าน เอา เอาอะไรของเราไป เราก็ไปปิ้งได้เลย ไม่ต้องขนเตาปิ้ง ไม่ต้องเอาอะไรไป มีโต๊ะให้ปิกนิก อ่า อาจจะเป็นโต๊ะ มีเตาอยู่ข้าง ๆ กับสนามเด็กเล่น ลูกก็เล่นไป พ่อก็ปิ้งไป แม่ก็ไปดูลูก หรือว่ามีเป็น Lake ที่จะแบบไปตกปลาได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นกิจกรรมที่ เออ ส่วนใหญ่ ถ้าอากาศดีครอบครัวเราก็จะไปกันค่ะ
ครับ ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับผม โอ้โฮ น่า น่าสนุก มาก เลย ผม อ่า ค่อนข้าง ค่อนข้างประหลาดใจเลย ดีกว่าครับ ที่มี มีเตาบริการด้วย คือแบบ โอ้โฮ มัน มันฟังดูดีจังเลย อืม ครับ
อืม ค่ะ ค่ะ เออ ใช่ ค่ะ ค่ะ เขาก็ ตอนแรกเราก็งงเหมือนกันนะว่า เอ๊ะ เขา เรา ตอนที่ไปช่วงแรก ๆ เนี่ย "เอ๊ะ อันนี้เขาให้ใช้ฟรีเหรอ หรืออะไรยังไง" สรุปสามีก็บอกว่า "เฮ้ย เขามีให้ใช้ฟรีเลย" คือจริง ๆ อะเหมือนบางทีแบบจะไปจัดวันเกิด อะไรอย่างเงี้ย เขาก็มีศาลาให้เลยนะคะ ก็คือคนก็จะแบบเอาลูกปงลูกโป่งเอาไปจัด ซ เอ่อ ของกินมา มีเตาปิ้งมีอะไร คือคนที่นี่ค่อนข้างจะชอบทำกิจกรรม เอาต์ดอร์ กันมากกว่าอยู่บ้าน อืม ใช่ค่ะ
อืม <chuckles> ครับ ครับ อืม ครับ ผม